Ne, also, zum Lachen bringt mich mein Freund und meine Freunde <chuckles> oder meine Familie. Das reicht schon. So Comedy bin ich jetzt nicht so. Also, wenn ich irgendwie mal 'ne Serie gucke, dann ist es ist auch erholsam. Meine Güte, jetzt wo wir drüber sprechen, fällt mir auf, was alles so erholsam ist. Also, ähm, doch, so was wie 'ne Netflix-Serie, auch wenn ich's also, ich gucke da nicht so Trash-TV. Ich gucke auch keine Comedy, ich gucke meistens so Krimiserien, aber ich kann mich da auch ganz gut bei erholen, weil ich da nicht so viel nachdenke und einfach so 'n bisschen raus zoome. Also, gerade wenn ich sehr viel geistig gearbeitet habe, also, sehr viel Klienten-Calls hatte oder Marketing irgendwie über Dinge nachdenken musste, boah, dann ist es richtig gut, auch einfach mal stumpf Netflix zu gucken für 2 Stunden. Ist auch erholsam, ja.
<chuckles> Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. <chuckles> Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ja, bei so 'ner Serie abschalten, ja genau, das bringt sicherlich viele runter. Also, 'ne Serie, ähm, ne, du willst dann abschalten, setzt dich vielleicht mal wahrscheinlich auf die Couch, wie das bei den meisten so ist. Ähm, wie lange, äh, bist du denn so bist du dann jemand, der dir so 'n bisschen durchbingt und mal so 5, 6 Folgen am Stück guckt? Oder sagst du: „Ja, das ist so 'n Dreiviertelstunde-intervall?“ <chuckles> Ja?
Ja. Mhm. Genau, mhm. Ups. <laughs> Ja, doch ist mir schon passiert. Ich hatte letztens mal ich nenne das dann also, es gibt ja Snacksident, das heißt ja Snacks und Accident, also, dass man dann zu viel Snacks isst. Das passiert mir jetzt nicht so, aber ich hatte Netflixident. Also, ich habe dann bis 2:00 morgens ich habe 'ne ganze Serie durchgeguckt. Es war total wild, aber ich habe es auch einfach gebraucht. Also, ich war am nächsten Tag fertig, aber insgesamt hat es mir so 'nen mentalen Reset gegeben, was total also, für die die nächsten Tage total wichtig war. Passiert aber extrem selten, passiert vielleicht alle 2 oder alle 3 Monate mal. Sonst gucke ich echt so 2 Stunden maximal. Also, dann ist auch gut.
Ah, mhm. Oh. <chuckles> Uh. <chuckles> Oh je. Mhm. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ah, okay, aber das ist doch auch schon 'n entspannendes Intervall, ähm, ja. <chuckles> Und du hast gesagt, äh, du entspannst dich auch viel mit, äh, deinem Partner oder mit Freunden. Was macht ihr da so zur Entspannung?
Mhm, doch, würde ich schon sagen, mhm. Mhm. Hm, also, mit Freunden wieder das berühmt berüchtigte Essen gehen oder uns irgendwie privat treffen bei Freunden. Wir haben auch so 'n Ritual, dass wir nur mit Freundinnen, also, nur die Frauen, dass wir so einmal im Monat so 'n Me-Time-Circle machen, wo immer Einer das ausrichtet, wo wo's so um Persönlichkeitsentwicklung geht oder Spiritualität, ähm, was natürlich auch erholsam ist, ne? Wo wir einfach so zusammensitzen. Wir sind, glaube ich, 8 oder so 9.
<chuckles> Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Wow. Wie wie sieht das denn so aus? Was macht ihr dann so? Also, ihr ihr redet dann die meiste Zeit über gute Themen und was macht ihr, um's da euch entspannt und bequem zu machen?
Mhm.

Meistens schon 'ne Stunde, Stunde oder 1 1/2 Stunden, weil ich mir irgendwann mal diese Ziele oder das Ziel gesetzt habe, diese 10000 Schritte am Tag zu gehen. Das schaffe ich auch nicht wirklich immer, aber, so 1 Stunde, da komme ich immer schon ganz gut mit rum. Also da habe ich schon einiges abgearbeitet an Schritten.
<chuckles> <chuckles> Okay, aber aber die Schritte <giggles> oh ja, das kann ja auch schön sein. <giggles> Ähm, so diese Schritte, also zählst du die dann dabei aktiv? Äh, setzt sich das dann nicht ah, okay. Aber du du guckst da nicht drauf, sind das schon 10000, äh, oder oder doch?
Das mache ich dann nach der Arbeit oder auch manchmal dazwischen. Mhm. Ne, das macht mein Handy. <chuckles> Hm, ne, weil ich ähm, also da, wo ich laufe, das ist 'n Standardweg, wo ich immer entlang gehe, da weiß ich ja ungefähr, wie weit. Also wenn ich 1 Stunde laufe, weiß ich, wie weit ich ungefähr oder wie viel ich gelaufen habe, weißt du? Also, wenn ich die ganze Strecke gehe, 1 1/2 Stunden, dann schaffe ich fast 10000 und dann läuft man ja auch sonst über den Tag hinweg. Die, wenn ich die ähm, wenn ich die 1 Stunde gehe, dann bin ich vielleicht so bei 7000, was aber auch echt schon 'n guter guter Schnitt ist dann.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Mm, okay. Ja aber du machst dir da dann nicht den Druck zu sagen: „Ja, ich muss jetzt die 10000 schaffen“, denn das wäre dann das klingt nicht dann schon wieder fast nicht erholsam, ne? <giggles>
Nicht erholsam, ne? <giggles> Das habe ich früher gemacht. Oh meine Güte, ja, da musste ich immer gucken und so: „Ah, du musst noch welche schaffen.“ Und wenn ich da irgendwie noch 500 hatte, dann bin ich extra noch mal 'ne Runde irgendwie durch 'n Supermarkt oder in meiner Wohnung total affig. Also das mache ich nicht mehr. Hm, aber
Ah. <chuckles> <giggles> Mhm. <giggles> Okay, ja, wow, weil das klingt nun wirklich nicht erholsam. <chuckles>
ja, ist schon mal passiert, doch. Aber auch das, ich meine, ist dann ganz entspannt. Ich musste dann bisschen über mich selber lachen und lachen ist ja auch erholsam, wie wir wissen. Also <giggles> ist doch doch ganz gut bei ausgegangen.
Ah ja. <giggles> Ja. <giggles>